เราพูดกับทุกคนเลยว่าแบบว่า "เฮ้ย ที่เราไปทริปนี้มา เราเจอคนดำที่มาช่วยเราอะ เยอะมาก ๆ แบบไม่อยากให้มองว่าแบบ เฮ้ย คนดำดูน่ากลัวไม่น่าเข้าใกล้แบบมันเป็น Stereotype อะไรอย่างเงี้ย เออ ซึ่งจริง ๆ เขาน่ารักมาก" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ค่ะ อา ค่ะ เออ อา ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือมัน จะทุกสถานที่แหละเนาะ มันก็ต้องมีทั้งคนที่น่ารักด้วย แล้วคนที่ไม่น่ารักด้วย มันคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีผิวของใครหรอกอะนะคะ แล้วหลัง จากนั้นนะคะ พอคุณป้าเขาให้ความช่วย เหลือ แล้วเนี่ย ตอนนั้นแล้วเราทำยังไงต่อไปถึงจะได้ เดิน ทางต่อได้ล่ะคะ?
ใช่ ค่ะ